Ah oui, d'accord, donc oui, donc la barrière de la langue en plus, heu, elle est là, donc ouais, la zone de confort forcément elle est <chuckles> elle est elle est dépassée là pour le coup.
Ouais, tu vois, j'avais tendance à me dire: «Mais tu y arriveras jamais, personne va te comprendre, tu auras pas ton diplôme et cetera». Et voilà, à part
Et finalement là bas, ça s'est passé, heu, comme il fallait?
Ouais, ça s'est super bien passé et puis voilà, aujourd'hui, ça me permet de parler, heu, de façon complètement bilingue et cetera. Donc je je regrette vraiment pas, mais heu, voilà on retombe toujours sur le, heu «Fais toi confiance heu, essaie de de te laisser porter sans sans trop, trop te faire des noeuds au cerveau, quoi».
Eh oui. Oui, oui. Ouais c'est ça et pour le coup. Parce que tu es partie toute seule du coup aux États-Unis
Ouais, je suis partie étudier sur un campus et heu, voilà, j'étais mélangée bah, je connaissais quelques Français, mais en fait j'avais choisi de pas trop heu, rester avec eux parce que je voulais vraiment, heu, apprendre l'anglais. Donc heu, j'étais dans une coloc vraiment avec des américains et personne qui personne qui parlait français et heu
et tu connaissais des gens là-bas ou heu ou vraiment toute seule au début? Ah d'accord. Ouais, donc tu t'es vraiment, heu, dit heu: «Là-bas, je vais je vais apprendre quoi». Et là pour le coup, heu heu, toi qui avais du mal à te faire confiance heu, tu tu as osé, quoi.
Ouais voilà, ça fait partie des fois où j'ai bien fait de de me «forcer» entre guillemets et de de me dire: «Allez, ça va aller à la fin, il y a des centaines de gens qui l'ont fait avant toi, heu, tout s'est bien passé, donc heu, essaye de de te lâcher un peu».
Ouais. Mais là quand c'est toi, c'est différent parce que ça te touche directement et concrètement, quoi.
Ouais, exactement, Mais c'est vrai que voilà, si, heu, si je pouvais, heu, voilà, ren donner des conseils, heu, quelqu'un qui avait 18 ans aujourd'hui, je dirais vraiment, heu: «Lance toi, ose, essaye et puis de toute façon, heu, si tu y arrives pas, c'est pas grave». Tu vois? Typiquement dans la mentalité américaine, heu, ils se moquent pas du tout, par exemple, de quelqu'un qui a essayé de monter une boîte et qui a fait faillite parce que ça a pas marché et qu'il a pas trouvé de clients et cetera.
Ouais. Là où en France, tu penses qu'il y a beaucoup plus, heu, c'est beaucoup plus sujet à la moquerie?
Ouais, c'est hyper différent. Tu vois, en France, je trouve qu'il y a vraiment une pression sociale ouais, notamment, ouais, notamment sur le boulot. Ouais, je trouve qu'ils jugent beaucoup moins, tu vois, ils sont toujours là: «Vas-y, essaye, heu, go for it et cetera, dépêche-toi, vas-y, heu, tu as rien à perdre». Et puis voilà, même si, heu, même si tu arrives pas, beh, tu es jamais un loser, tu es jamais vu comme voilà, ils so ils ils ont ouais, c'est très encourageant en tout cas et puis il y en a plein, heu, plein, plein qui essayent, tu vois, sur mon campus, donc ils avaient tous mon âge, la vingtaine à peu près, il y avait plein qui avaient déjà essayé de monter des petits business, certains qui, du coup, avaient gagné de l'argent, d d'autres pas du tout et heu
C'est quoi là? Là-bas, ils jugent beaucoup moins? Ah ouais, la pression sociale, ouais. Ils jugent peut-être, heu, globalement moins? Ah ouais? <chuckles> Ah ouais d'accord. Ah, c'est bienveillant, en fait! Très encouragement. C'est le rêve américain, en fait. <chuckles>
Beh, je trouve en tout cas qu'ils ont un éventail des possibles, heu, vachement plus ouvert que nous et heu et beaucoup plus confiance en eux pour le coup et heu, voilà, peut-être moins de jugement. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien aussi de dire, en fait, heu, les b les barrières souvent, on se les met tout seul, en fait et heu et des fois on se on se crée nous-mêmes des problèmes là où, finalement, il y en a pas. Qu'est-ce que ça coûte, heu, voilà.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et heu, du coup toi, tu sais, en en regardant en arrière, heu, qu'est-ce qui t'a, un peu, le plus surpris, heu, dans tes choix pour ta propre trajectoire?